うん。という、そういう意味ではあの家はもう母の苦労の塊なんです、結晶なんですね。
うん。
ね、兄弟は当然これみんな知ってますし、だからこそ母がね、穏やかに暮らしてってくれればいいなって、それは弟も含めて思ってたはずなんですよ。
はい。 そうですね、そういうことをね、あの、みんな知ってるわけですもんね。うんうんうん。
うん。うん。 そうです。ところがやっぱりですね、母のひと言葉を借りると「他人が入ってくるとダメね」って話なんですよね。ま、言ってしまえば他人ですからね。間違いなく。<chuckles> うん。ま、リフォームで、おいま、1000万ぐらいかかるから「お金出してって」弟が言って、あ、ま、半分500万ぐらい出してもいいかと思ったんですけど、もうその頃にはおお嫁さんと折り合いが悪かったんで
なるほど。 ま、そうですよね。うーん。 はい。 あ、もうすでにね、うん。
ええ、折り合いが悪かったんで300万って言ったら弟がバカだから、また「え、もっと出してもらえると思ったのに」って言った「打-明」ところからの
ああ。
ですですよね。
なるほど。
うん。で、ま、結局そのお嫁さんが主導権を取って、リフォームを仕切ってったもんですから
なるほどな。 あ、そうなん、余計なんか
にかんをうん、にかん余計そうなんですよ。<laughs> で、2階は、ま、夫婦で好きにすりゃいいって言うから、1階は自分の希望でって言ってたんですけど、もう考えてることが、結局のところほんと他人なんだよね。母が亡くなった後のことしか考えてないんですよ。
うんうんうん。 はい。 ん、うん。